आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है ना, कि कि मैं ऑफ़िस में काम करती हूँ फिर घर आ के काम करती हूँ। इस सब में बीच में ना मैं इतना फँस गई हूँ ना कि मैं अपने लिए समय बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रही हूँ कि चलो थोड़ा-सा समय निकाल के ना मैं थोड़ा आराम करूँ या फिर थोड़ा-सा ना विश्राम करने की कोशिश करूँ। पर मुझे इतना काम दे दिया जा रहा है। ऑफ़िस में ना क्या हो रहा है ना, मैं सुबह अ, 8 बजे जाती हूँ फिर वहाँ पे दिन भर मैं काम करती हूँ फिर भी मेरा मतलब काम पूरा नहीं हो पाता है। इतना सुस्ती महसूस होता है कि वहाँ पे भी मैं धीरे-धीरे जो काम करती हूँ ना, वहाँ से भी मैं काम ना घर लेके आ जाती हूँ फिर घर में भी मुझे रात में काम करनी पड़ती है। फिर घर में मुझे ना अ, अपना काम जो घर की काम होती है जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना ये सब भी मुझे इतना करना पड़ता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये सब के बीच में ना मैं एक तरह का फँस चुकी हूँ। ऊपर से मेरी मम्मा की भी तबियत उतनी अच्छी नहीं रहती है तो क्यों उनका भी मुझे देखभाल करना पड़ता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं थोड़ा-सा अपने लिए समय कब निकालूँ? कौन-से मतलब समय में मैं थोड़ा आराम कर सकूँ? या फिर मुझे थोड़ा लगे कि हाँ मैं अपने लिए ना थोड़ा व्यायाम करूँ या फिर अ, हो सके एक्सरसाइज़ ही कर लूँ। क्योंकि मुझे इधर से ना बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। बहुत ऐसा लग रहा है थकावट जिसकी वज़ह से ना मेरा काम पे भी पूरा असर पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि काम भी मेरा नहीं हो रहा है जिसकी वज़ह से ना मेरा कंपनी में मुझे लोग ना बहुत सुना रहे हैं कि, "तुम काम अच्छे से नहीं कर रही हो। तुम काम कम्प्लीट क्यों नहीं कर रही हो?" क्योंकि मुझे इतना सुस्ती महसूस होता है ना कि मैं काम कर ही नहीं पाती हूँ। जितना भी चाहती हूँ कि चलो मैं आज तो ख़त्म कर ही लूँगी पर मैं नहीं कर पाती हूँ जिसकी वज़ह से मैं इतना इतना परेशान रहती हूँ इधर से ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मुझे आप कुछ ऐसा सलाह दें जिसकी वज़ह से न मैं थोड़ा अपनी दिनचर्या में, अपने आराम को लेके कुछ नियम बना सकूँ और अब आराम करने की कोशिश कर सकूँ। जी।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
हाँ जी।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
हुँ। जी, देखिए मैंने ना दिनचर्या में बहुत कोशिश की कि चलो आराम करते हैं पर होता क्या है ना मैं 8 बजे ऑफ़िस जाती हूँ फिर शाम को डायरेक्ट मैं 6 बजे आती हूँ। 6 बजे आने के बाद मैं खाना बनाओ, बर्तन धो, उसके बाद थोड़ा मम्मी का भी देखभाल मुझे करना पड़ता है यही सब में ना मेरा कब समय निकल जाता है ना मुझे पता भी नहीं चलता और डायरेक्ट 11 बज जाता है ये सब करते-करते। तो 11 बजे ना मैं थोड़ा मोबाइल ये सब भी देखने लगती हूँ, तो क्योंकि ज़रूरी होता है, फ़ाइल ये सब चेक करना होता है कि तभी रात को 11 बजे ऐसा है कि अ, ऑफ़िस से मेल ये सब आता है तो मुझे उसी में 1-2 घंटे उसी में लग जाती है कि ग्रुप मीटिंग हो रहा है, तो उस सब में जॉइन हो। तो कहता है उसमें बातें करो, तो इस सब में इतना समय चल जाता है ना, कि मैं परेशान हो चुकी हूँ और रात में भी ऐसा है कि मेरी मम्मा का तबियत ठीक नहीं रहता है, तो मुझे बार-बार वो उठाते रहते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो मैं रात में भी अच्छे से सो नहीं पाती हूँ इसकी वज़ह से मैं दिनचर्या इतना बिगड़ चुका है ना। और मैं इसकी वज़ह से मैं सुबह उठती हूँ, तो पूरा इतना मुझे थकावट महसूस होता है, इतना कमज़ोरी आता है, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा-सा तो समय मुझे आराम करने को मिले, मैं कोशिश भी करती हूँ बहुत पर मुझे मिलती ही नहीं है। एक बार तो मैं ऑफ़िस में सो गई थी इतना मतलब थकावट महसूस हो गया था ना, कि मैं ऑफ़िस में सो गई तो सब मुझे डाँटने लगे तुम ऑफ़िस में कैसे सो सकती हो, यहाँ तो काम करने का समय है तुम यहाँ कैसे सो सकती हो? मतलब सबको मुझ पे चढ़ गए मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि आख़िर मैं उन लोग को क्या समझाऊँ, क्या बताऊँ कि मेरे घर में परेशानी चल रही है, जिसकी वज़ह से मैं विश्राम कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं करना चाहती हूँ बट इससे मैं मतलब कर नहीं पा रही हूँ, तो ये है। जी।
अरे बाप रे! हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल।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 हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। तो ब आपकी माताजी को समस्या है, क्या मतलब क्या समस्या है और जब आप मान लीजिए दफ़्तर अपने जाती हैं काम करने के लिए, तो तब उन कई उनकी देखभाल कौन करता है, उसके बारे में बता सकती हैं?
हुँ। जी, जी। बिल्कुल, मैं बता सकती हूँ। तो देखिए, मैंने ना मेड को रखा है कि, "मम्मी का देखभाल आप करियेगा।" तो उन्होंने तो वो तो अच्छे से शाम तक देखभाल करते हैं। मैं सुबह वो उम, आते हैं, तो शाम में देखभाल करते हैं। उसके बाद में मम्मी का देखभाल मुझे करनी पड़ती है। तो मैं ना, एक बार कोशिश की कि चलो, मैं रात में ना मम्मी के लिए, मैं अपने भाइयों, सबको बोलती हूँ कि छोटे-छोटे जो बहन-भाई, उसको बोलती हूँ कि, "मम्मी का देखभाल थोड़ा करना।" और वो लोग क्या है ना, वो लोग का भी पढ़ाई रहता है, तो वो लोग को भी काफ़ी ऐसा काम रहता है। मोबाइल तो उन लोग का छूटता ही नहीं है कि, "नहीं, मैं तो मोबाइल देखूँगा, आपका काम है, आप करो।" तो मतलब ये भी काम मुझे ही करनी पड़ती है। मैं उन लोग को कितना समझाने की भी कोशिश की, कि, "देखो, मेरा काम है, घर की भी उतनी स्थिति ठीक नहीं है, तो मुझे पैसे भी तो कमाने हैं। तो मुझे थोड़ा तो विश्राम करने का समय मुझे मिलना चाहिए ना, बच्चों। तो मुझे थोड़ा-सा तो समय दो।" पर वो लोग, "नहीं, दीदी, म मुझे मोबाइल देखना है, तो पढ़ाई करना है।" तो ये-वो, मतलब इतने बहाने हैं बच्चों के पास कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आख़िर उन लोग को भी मैं कैसे समझाऊँ? तो मैं अपने दिनचर्या में ना, मैं अपने आराम को जोड़ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं अपने दिनचर्या में कुछ समय तो मतलब मैं आराम का निकालूँ, ताकि मेरा ना, काम में इतना स्ट्रेस मेरा धीरे-धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी मैं इतनी गलतियाँ इसकी वज़ह से कर रही हूँ, जो कमज़ोरी महसूस हो रहा है इतना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा ना, मतलब दिनचर्या मेरा पूरी तरह से बिगड़ गया है, एक दिन मेरा रूटीन तक बिगड़ चुका है। मैं सुबह व्यायाम करती थी, हेल्दी खाने तक खाती थी, पर ये सब की वज़ह से ना, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ करना, बट मैं कर ही नहीं पा रही हूँ।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। तो आपको मतलब कितना समय चाहिए कि जिसमें आपको लगे कि, "हाँ भाई, मैं इतने समय कम से कम मुझे आराम चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो ये बहुत ही मतलब अस्त-व्यस्त ज़िंदगी जो आपकी चल रही है, उसमें इतना समय मुझे अ, चाहिए, जिससे मैं आराम से अपने कार्यों को पूर्ण कर सकूँ, फिर उसके बाद।" कितना समय आप सोचती हैं?
जी। हुँ। जी। कि मैं चाहती हूँ ना कम से कम रात को तो कम से कम मुझे आराम मिले। और मैं अ, उस समय मैं कम से कम आराम कर सकूँ, सो जाऊँ ताकि मैं सुबह ना अच्छे से उठूँ, अपना कॉलेज जा पाऊँ और अपनी माँ का भी ध्यान रख सकूँ। मैं चाहती हूँ कि कम से कम रात को तो सोने का समय मिले। और हो सके तो मुझे थोड़ा सुबह मिले क्योंकि देखिए सुबह ना बहुत ज़रूरी होता है व्यायाम ये सब करने से न माइंड थोड़ा फ्रेश होता है और ऊपर से काम पे भी ना बहुत अच्छा असर भी पड़ता है। तो मैं अपने दिनचर्या में ना ये सब कुछ जोड़ना चाहती हूँ। थोड़ा विश्राम भी जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इधर से विश्राम मिल ही नहीं रहा है। मैं जितना चाहती हूँ कि चलो थोड़ा-सा तो ब्रेक लेके सो जाऊँ पर मैं सो ही नहीं पाती हूँ। कोई न कोई मैं घर में भी संडे को मैं छुट्टी रहता है तो मैं चाहती हूँ चलो संडे को पर बच्चे सब है छंड संडे को उन लोग का भी छुट्टी होती है। तो वो लोग तो मुझे संडे को भी सोने नहीं देते हैं कि दीदी मुझे ये देखना है, ये पढ़ा दीजिए, ये करिए, यहाँ जो घूमने चलिए। मतलब मैं सोने की भी रूम में कोशिश करती हूँ ना, तो कोई दरवाज़ा धड़का के मुझे उठा देती है, तो कोई मतलब कॉल आ जाता है। मतलब मैं परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल।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 बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। <clicks tongue> तो आपने जैसे घर पे तो ठीक है, आपने रविवार की जो बात की, पर आपने कभी अपने दफ़्तर वालों से बात की है कि मुझे काम वग़ैरह ऐसा होता है कि मैं अपना मेरा विश्राम नहीं हो पाता है, कुछ ऐसी चर्चा की है आपने अपने दफ़्तर से जहाँ आप काम करती हैं वहाँ पे?
जी। जी। देखिए, मैंने ना मैंने बोला है कि, "सर मुझे थोड़ा-सा इधर से थोड़ा कम काम मिल सकता है क्या क्योंकि मैं ना बिल्कुल भी विश्राम नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि इसकी वज़ह से ना मेरे काम पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है तो हो सके तो मुझे थोड़ा-सा मतलब छुट्टी दे दें, नहीं तो आधा बेला का ही छुट्टी दे दें आज।" उन्होंने बोला, "नहीं, आज इस बार भी व तुम काम नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? तुम हर बार का यही बहाना बनाती हो।" कि, "मैं हर बार का नहीं बनाती हूँ, मेरी मम्मा का तबियत ख़राब था, इस वज़ह से मैं पिछली बार छुट्टी आपसे ली थी। पर इस बार कम से कम मुझे थोड़ा-सा के लिए समय दीजिए, ताकि मैं आराम कर सकूँ और काम में और अच्छा कर सकूँ।" पर वो समझने को तैयार ही नहीं है, मैंने बड़े सर से भी बात की, लेटर लिख दिया कि, "सर मुझे थोड़ा-सा के लिए छुट्टी दीजिए या फिर नहीं हो तो मुझे दिन में 1 घंटे और ज़्यादा ब्रेक दीजिए। जैसे लंच होता है ना आधा घंटे का, तो उसी में मुझे 1 घंटे और दे दीजिए, तो मुझे थोड़ा ना आराम करने का म समय मिल जाएगा।" तो उन्होंने वो बोला, "नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपके रूल के अनुसार थोड़ी ना मैं चलूँगा।" तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आख़िर मैं किसको समझाऊँ कि भाई, मुझे थोड़ा समय चाहिए विश्राम करने का क्योंकि मेरा दिनचर्या तो इतना बिगड़ चुका, कम से कम दिनचर्या में थोड़ा आराम ही जोड़ लूँ कुछ। सेहत का तो मैं कुछ जोड़ नहीं रही हूँ, कम से कम आराम नहीं करूँगी तो मैं कैसे काम घर सब कैसे सँभालूँगी? तो कृपया करके मुझे कुछ ऐसा सुझाव दें ताकि ना मैं इस दुविधा से निकल सकूँ।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। सही बात है। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आप कहीं न कहीं उस चीज़ में फँसी हुई हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये जो आपको करने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप अपना अ, जो दफ़्तर का काम है अ, जो अपने ऑफ़िस में जो भी आप काम करती हैं, उसको घर पे आप लाना कम करिए। कोशिश कीजिए कि वो जो काम है जो आपके दफ़्तर का है वो आप दफ़्तर में ही ख़त्म कर दें। ठीक है? जितना हो सके माप मतलब पूरा तो अभी एकदम से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप बोल रही हैं कि मैं घर पे भी पूरा समय उसी को देती हूँ, तो अ, मुझे लगता है कि एकदम से नहीं हो पाएगा लेकिन आप धीरे-धीरे कोशिश कीजिए कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम है, वो मैं वहीं ख़त्म कर सकूँ और आजकल तो मतलब सरकार ने भी नियम बना दिए हैं कि भाई आप जब तक दफ़्तर से अ, ख़त्म हो जा मतलब दफ़्तर जब आपका ख़त्म हो जाता है तो आपको कोई अ, मतलब बातचीत आपके दफ़्तर से कोई आपसे नहीं कर सकता है। तो दफ़्तर को भी आप अपने अ, बॉस हैं जो उनको समझा सकती हैं कि भाई अ, जो मेरा काम है वो यहीं तक सीमित है और मुझे इतना ही काम दीजिए जितना मैं इधर तक कर सकूँ। मैं घर तक ना ले जा सकूँ क्योंकि उसके बाद मेरी भी एक निजी ज़िंदगी है अ, मुझे अपनी माताजी को सँभालना होता है। ये सब चीज़ें आप उनसे अ, बातें कर सकती हैं क्योंकि ये करना आपके लिए आपकी मानसिक स्थिति के लिए क्योंकि देखिए अगर आप नींद नहीं ले पाएँगी ना, नींद अ, बहुत ज़्यादा आवश्यक है अगर आप नींद नहीं ले पाएँगी तो नींद अ, के बाद आपके काम भी नहीं हो पाएँगे। ठीक है? अधूरी नींद में जो मतलब आपने अगर नींद नहीं ली है ना तो जो काम आप कर पाएँगी ना, वो आप श शायद 60% ही कर पाएँ। ठीक है? अगर आप पूरी नींद में वही काम करेंगी तो शायद आप उसको मान लीजिए 2 घंटे के काम को 1 घंटे में निपटा सकती हैं अगर आपकी नींद पूरी हुई हो, आपका अ, दिमाग जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा हो। ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि आप नींद पूरी करें पहली बात तो और अ, नींद पूरी होने के बाद जो काम आप 2 घंटे में करती हैं आप ब मतलब बिल्कुल उसको महसूस कर पाएँगी जब आपका दिमाग बहुत अ, मतलब बढ़िया शांत रहेगा ना, तो आप उसको महसूस कर पाएँगी कि आप उस काम को अच्छे से अ, अपने समझ पा रही हैं और उस चीज़ को अच्छे से कर पा रही हैं। दूसरी बात ध्यान दीजिए अपनी माताजी का, ठीक है? उन पे तो वही करिए और जो अपना समय है अ, जैसे कि आपने कहा कि जो आप भाई-बहनों को समय देती हैं अ, जो उनको आपसे समय चाहिए रहता है कोशिश कीजिए वो भी अ, आप उस तरीके का समय दें जब आप उम, सो लें। ठीक है? मतलब आप उनको वो समय देकर भी सो पाएँ, इतना समय आप निकालने की कोशिश कीजिए और मुझे लगता है वो आप अ, एक बार अगर ये काम का अ, पीछा छूट जाएगा ना आपसे कि जो घर का काम है, जो घर पे देखिए घर का काम करना वो तो <coughs> मतलब ज़रूरी है। बट अ, मतलब आप अगर इसको इस तरीके से लेंगी कि वो काम छोड़ के जो दफ़्तर का काम है वो आपको नहीं करना पड़ेगा तो मुझे लगता है बहुत समय आपके पास बचा रहेगा, जिसमें आप अपने भाई-बहनों का भी अ, जो उनकी चीज़ें हैं जो वो अ, अपेक्षा करते हैं आपसे वो चीज़ आप उन कर पाएँगी और दूसरी चीज़ें हैं अ, मतलब जैसे आपको आराम करना है क्योंकि आप उनको अगर वो समय दे देंगी जो उनको चाहिए तो मुझे लगता है कि वो आपके आराम में भी दख़लअंदाज़ी नहीं करेंगे, जो वो कहते हैं ना कि ये कर दीजिए दीदी, वो कर दीजिए। अगर उनका पर्याप्त समय आप उनको दे देंगी। ठीक है? जो उनको चाहिए है आपसे, तो वो उसमें भी नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि यही 2 चीज़ें हैं जिसपे आपको सोचने की ज़रूरत है और अ, सबसे ज़रूरी तो यही है कि दफ़्तर में आप चर्चा कीजिए क्योंकि ऐ ऐसे तो नहीं चल पाएगा। आपको समय अपने लिए निकालना पड़ेगा बिना निकाले आप परेशान ही होते जाएँगी।
जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ, जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी, बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है और मुझे भी बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने म ऑफ़िस में बात कर सकूँ और बोलूँगी कि ऑफ़िस का काम मुझे ऑफ़िस तक ही रखें। तो मुझे इतनी अच्छी सलाह देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे भी आपको सलाह देके आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे ये अच्छा लगा कि मैं आपकी मदद कर पाया। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझसे बात करके और आ उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपसे बात हो।